E aí, quando você está procurando as 9 baratinhas, você não dá o scrolldown, você continua ali parado.
Uhum. E isso conta pra pra conta pra pra quem está postando isso, né?
E aí, é uma me É. É, é uma métrica fantasma para pessoas que, como eu, que trabalha para grandes marcas para procurar influencers, a gente não é a métrica que a gente está procurando. A gente procura engajamento, não é quanto tempo uma pessoa ficou olhando um vídeo. Mas é assim
Entendi. Uhum. Tá, e aí e aí quando a pessoa fica olhando esse vídeo por muito tempo, esse vídeo da baratinha, que não não diz nada, não não acrescenta em nada. Quem que quem que se beneficia disso, dessa vi visualização?
Uhum. Uhum. Bom, 1º que grandes chances de você não achar essa baratinha e você comentar: "Só achei 7".
Ah! <laughs> Aham. <laughs> Aham. <chuckles> Nossa senhora!
Tá, aí você já fez o quê? Você já engajou. Engajar é importante pra agência, então eu já falo: "Ah, engajou", entendeu? Qual é uma outra
É que nem o rato o rato indo na ratoeira, certinho, sem erro.
É exatamente. Qual é a 2ª coisa de métrica: compartilhamento. "Ô fulana, eu achei os nove as nove baratinhas e você?" <laughs> Você entendeu qual é? <laughs>
Ah, sim. Sim. <laughs> Nossa senhora. É aquele efeito dominó.
Exatamente. Então, um conteúdo viral ele é o que ele ressoa com a audiência. Ele não necessariamente é engraçado ou ele é prático, ensina alguma coisa. É alguma coisa que caiu nas graças da audiência.
Meu Deus do Aham. Uhum. Sim. Boa, boa. Aham. E até que ponto o o algoritmo e o timing da da distribuição influencia na na viralização?
Entendeu? Essa é uma boa forma de se vê. Uhum. Bom, o algoritmo, ele pensa quanto tempo a pessoa ficou olhando e se ela compartilhou, se ela salvou.
Tá, uhum.
Né? Então vamos supor, ah, o esse vídeo que a gente deu o exemplo, aí, "ache as nova ba as 9 baratinhas", ele é um vídeo.
Sim.
Então assim: "Ah, olha, a pessoa ficou, tipo, 10 minutos olhando o vídeo".
Meu Deus! <chuckles>
Não quer dizer que era um vídeo de 1 minuto e meio que tinha um conteúdo que a pessoa assistiu mais de uma vez.
Aham.
Quer dizer que a pessoa fica olhando. Então, assim, é uma métrica fantasma. Se você vai olhar a fundo, quando a gente vai contratar um influencer, a gente vai entender: qual vídeo viralizou?
Sim.